Itu bagus gitu. Jadi adalah, eee, apa, ya, sumbangsih di situ, kan. Istilahnya untuk pemerataan gitu di situ, eee, untuk menunjang pendidikan. Itu sangat bagus gitu. Tapi, kan, tetep lagi maksudnya kita, tuh, harus bener-bener tahu gitu, loh, bener bener di lapangan itu harus tahu, oh, apakah jangan hanya cuma kayak ngasih tapi dipantau juga gitu, loh, Kak, bener nggak, sih? Bener-bener dikasihkan kayak gitu, kan, karena kadang juga
Betul betul betul. Iya iya. Iya. Heeh heeh. Oh, diukur, ya? Mhm.
ada memang, eee, buku dikasihkan tapi ini, bukunya udah rusak itu masih dipakai gitu, loh, Kak.
Iya iya iya, atau masih kurikulumnya masih bercampur dengan kurikulum yang lama, karena mungkin kurikulum baru belum disosialisasikan. Heeh, itu menjadi polemik juga nggak menurut kamu di antara kalangan para guru?
Betul, betul. Betul. Iya dong.
<chuckles>
Iya bener. Itu polemik besar, sih. <laughs> Karena, kan, ya, itu Kak, apa, ya, lagi-lagi, tuh, harus selalu ada peninjauan gitu, jangan hanya di awal saja, gitu. Tapi memang berkelanjutan, kayak gitu, sih, bagusnya, ya.
<laughs> Gimana gimana, tuh? Iya. Ada kontinuitas dari kebijakan itu dan penilaian yang be keberlanjutan akan keberhasilan atau enggak program itu dijalankan mungkin, ya? Oh, iya, okelah. Kalau gitu makasih banget ya, berat berat berat, aduh, berat, soalnya ini berhubungan sama generasi muda dan kita semua punya tanggung jawab atas generasi yang di bawah kita. Ya, makasih, ya, kamu udah berbagi pandangan tentang tujuan utama, harusnya kayak gimana, sih? Dan arahnya ke mana sistem pendidikan kita? Mungkin saat ada waktu mungkin kita bisa panjangin lagi, nih, obrolan berat seperti ini. <chuckles> Oke, yuk yuk.
Iya, betul banget. Betul. Setuju. Iya bener banget gitu, sih, Kak. <chuckles> Ah, berat, ya, ngomongin ini. <chuckles> Iya, nih, bener banget bener banget. Oke. Iya bener bener. <chuckles> Wah, siap. Makasih banyak Kak.